グッズがあったり、すあの、こう、なんか、キャラクター例えばですけ、あの、なんか、豚のキャラクターで、あの、ボタン押すと、「ラジオ体操始めるブヒ」みたいな感じで、あの、ラジオ体操のメロディーを、なあの、あなのあの、メロディーを、あの、こう、流してくれるっていうグッズとかも結構出てるので、なんか、そういそういったものいって、ちょっと、あの、もう、勝手にポチッと押すと流れるので、やっぱ、ラジオ体操って、なんか、あの、結構基本的な動きなんですけど、結構しっかりやると結構疲れる、ですよね、あの、やっぱりはい、で、だいいちと第2があるので、まあ、第1慣れてきたらもう第2とか、ちょっとなんかレベルアップさせて
はい。 ええ、なええ、それ面白いですね。 ええ。 ええ、面白い、それは、はい。 ああ、確かに。はい、それ、いね、はい。 あ、だいいだいにたしかに、やったことないですね、言われてみれば、ちょっと、えな基本、第1だったんで、はい。
はい、だいには結構動きが動きが結構、あの、いきなりレベルアップするので、あの、ちょっと、あの、お勧めですね。あの、1だと多分、結構、あ、なんとなくこんなのあったなっていうの、なんとなくメロディー流れると、体が覚えたりすると思うので
<chuckles> ああ、それいいですね、ちょっと はい。 え、ちなみにそのはい、そのグッズってちょっと、まあ、あの、もしかして、あの、音ってな鳴り止まない感じですかね？
はい。 いや、音は確か1回終われば、あの、止まったと思います。<chuckles>
しっていち <chuckles> 1回終わればってことはつまりその、おも、スイッチを押しちゃった以上、もう始めざるを得ないみたいな状況になれるんですかね？
はあ、どうどうだったかちょっと忘れたの、なんか、すでもスイッチのオンオフはあったと思うんですけど、でも、なんか、ちょっと面白いうん、そそうですね。
あ ああ、なるほど。ま、もし、もし止まらないとしたら、それは結構、も、いあ、もう、きょ強制的にこう習慣として始めざるを得ないので、も、うーん、もう、ちょっともう仕事に戻る、かにならないので
そうですね、なんかそれも目のあの、目のつくとこに置いていただいて、あの
はい、それありですね。はい。
そうですね、目が合ったらちょっとボタン押していただいて。
ああ、もう、その、かなり手軽に始められますもんね、それ。ああそっか、 入れるって、はあ、発想は、はい、目から鱗でした。
そうですね。あの、ちなみに、そのはい。 はい。
ちなみになんでしょうか？
はい。あ、あの、その、第1と第2がそれぞれ違う豚さんなので、あの、ほうそくほそくで、あのはい、あのそう、検索すると
あ、そうなんですね。<chuckles> も、そこから ええ、ちなみにその豚さんって名前あるんですか？
ん名前は無かったと思う思いますが、あの、ちょっと、それぞれちょっと着てる服の色が違うってゆうはい。
名前ない。あ、でも、ちょっと、調べてみます、はい。はい。ええ、ちょっと、それいいですね。ちょっと、もう、ぜひ、ちょっと、う、あ、もう、み調べてみようと思います。あの、ええ、すごいお手軽にちなみにそういった、あの、グッズ系ってなんかこう、なんでしょうね、こう、セルフケアになりそうなグッズ系って何かあったりしますか？
そう、ん、そうですね。